الحفاظ على الخصوصية دلوقتي بقت حاجة صعبة شويّة، تقدر تقول لي إزاي إنّك أنت بتحافظ على الخصوصية بتاعتك، على حاجات زي السوشيال ميديا مثلًا؟
بُص أنا من الناس جدًا اللي باخاف إن أنا آآ، حتّة الـ‑ الخصوصيات دي عندي حاجة مهمّة جدًا، والسوشيال ميديا عامةً، آآ تحس إن كلّ حاجة داخلة في بعضيها، والناس كلّها عارفة ح-‑ كلّ حاجة عن عن أي حد، فحتّة ال-‑ إن أنا مثلًا الصوَر أو الـ‑ الحاجات دي، باتخوّف جدًا، جدًا، إن أنا أرفع صوَري أو أو أحطّها مثلًا على الواتساب أو الكلام ده، خصوصًا بقى لو أنا متصوَر مثلًا مع عيلتي، أو متصوَر مع م مع حد أ قريّب مِنّي، فاهمني؟ فالحتّة دي بتبقى لأ بالنسبة لي لأ، ما مي ما أقدرش أرفع صورتي مثلًا، على الفيسبوك مع حد من بنات مثلًا، بنات أختي مثلًا مامتي الكلام ده، ممكن صورتي عامةً يعني مقبولة، لو أنا واتساب مثلًا أعملها مش مش باعملها public، ممكن أعملها مثلًا آآ للـ‑ للأصدقاء بس، ف فالحتّة ديَّة من حتّة الـ‑ الصوَر دي، دي مهمّة جدًا أوي اللي أنا ما ما بارفعش صوَري في أي حتّة كده، و و صوَري في الآخر يعني هو أنا يا دوبك باتصوَّر بالموبايل وباحفظهم في الإيه، في ال-‑ في الذاكرة بتاع بتاعة الموبايل بس، لكن إن أنا أرفعها على ال-‑ على النت دي لأ.
إمم. أيوه جميل. إمم. آه. إمم. تمام. إمم. خايفين! إمم. طيب طيب، أ ممكن تحكي لي أكتر عن مخاوفك بخصوص ال الموضوع ده؟ يعني بخصوص موضوع الصور مثلًا بالذات اللي أنا أعتبر الصور من أكتر الحاجات اللي بتمثل الخصوصية بتاعة الشخص. يعني هو عايز مثلًا يشارك الصور مع مجموعة معيّنة بس من الناس آآ يعني على الواتساب برضه مع ال مع قايمة ال ال الأصدقاء اللي عندك يعني أو الأرقام اللي اللي عندك أنت بس، شايف أ إيه المشكلة اللي ممكن بتكون بتواجهك في ال في النقطة دي؟
بُص، هي الفترة ديّة ظهر إن هو بقى مشكلة كبيرة أوي إن هو الناس بقِت بتاخُد الصور ديّة، وتركّبها على حاجات مش كويسة، أو تحُطّها في مواقع مش مش كويسة خالص وحاجات يعني مش عاداتنا وتقاليدنا تمام؟ فأنا باخاف جدًا، جدًا أوي من الحتّة دي، إن حد ياخُد صورة من ح من حد يخُصِّني مثلًا من أهلي، والدتي مثلًا إخواتي، وتتحط على الموقع ده أو ي يعني يت يتعلن عنّها في حاجات مش كويسة. فأنا م بها ي يعني أنا مش مُتخيّل آه، آه. أنا مش مُتخيّل مثلًا لو حاجة زي كده حصلت أنا ممكن يعني أ أنفَعِل أو يحصل لي إيه فاهمني؟ فح الحتّة دي بالنسبة لي صعبة أوي.
تمام. إمم. بقى الموضوع صعب فعلًا. آه. أيوه. أيوه، يعني أنت شايف إن آه، م إن إن إن خطورة مثلًا انتشار آآ أدوات التعديل دلوقتي على الصوَر، و والتركيب مثلًا على صوَر أو على فيديوهات تانية أو كده، ده ده اختراق تام للخصوصية، وممكن ي يعمل مواقف وحشة جدًا يعني.
آه، آه جدًا، وخصوصًا الأيام ديّة أنت بقيت تلاقي الحاجات ديّة منتشرة كتير، خصوصًا مع تطوُّر ال ال ال حاجات الذكاء الاصطناعي والكلام ده، فبقى سهل خالص اللي أنت تاخد صورة من هنا، وتقول له والله اعمل لي الصورة ديّة بالشكل الفلاني، و وتحس اللي أنت ما ما بتعرفش تفرَّق ما بين ال اللي معمول ديّة وما بين الأصل، والناس بتصدَّق، فاهمني؟
إمم. آه. مضبوط. امم. هتحتاج آه، هتحتاج أدواتها هي للأسف الأدوات اللي بت اللي ممكن تعمل تعديل في الصوَر متوفرة، والأدوات اللي تثبت ده تعديل والّا لا، مش متوفرة. فده اللي بيعمل صعوبة ممكن في في التفريق ما بين الفيديو الأصلي وال الفيديو المُركَّب يعني.
آه والفكرة كمان إن أنت أصلًا، <tsk> ل لو أنت خدت مثلًا صورة وعملتها أنت بالAI، وجيت بعد كده ب بت جيت قلِّبت مثلًا ما بين الصوًر اللي عندك، هتحس إن الصورة دي فعلًا هي هتفتكر هو أنت فعلًا متصوَّر الصورة دي والّا أنت كنت عاملها أصلًا بالذ بالذكاء الاصطناعي، فحتّة دي بقينا في حتّة خطرة جدًا.
ده حقيقي، أو ممكن مع زخم الصوَر، أو مع آه.
يعني حِتّة يعني أنت مش مُتخيِّل الدنيا وصلت لإيه إن هو خلاص ال الذكاء الإصطناعي اتَّطوَّر لدرجة إن هو ممكن يعمل مشكلة كبيرة أوي بس، ف أنا المشك
إمم. طيب أ أ ال آه، الناس اللي بتخترِق بقى الخصوصيّة بتاعة ال بتاعة الأشخاص عامَّةً بتتّطفّل على صورهُم، ب بتخزنها عندها، بتستخدمها عشان تعمل الكلام ده، أنت شايف إزاي إن إحنا نقدر نتعامل مع الظَّاهرة اللي بقت مُنتشرة ال الفترة الأخيرة دي، آآ يعني نعمل إيه؟
آه. بُص أنا م من الناس اللي هو مش أي لينك يتبعت لك ت تدُوس عليه، تخُشّ عليه، دي حاجة س يعني مُهمة جدًا، مش أي حد يقول لك والله أنت دوس على كذا هتكسب 1000 جنيه، أو دوس كذا فأنت هتطلع مليونير، الكلام ده كُلّه مش صح، فأنت حاول على قد ما تقدر أو أنا عامةً يعني باحاول اللي هو مش أي حد يبعت لي لينك أروح داخل عليه، لأ، أنا باسأل الأول هو اللينك ده عبارة عن إيه؟ آآ طب أنت باعتُه لي ليه؟ الكلام ده، وأبدأ أشوف أصلًا هو حد قريب مني، يعني الح لو هو حد صاحبي هابدأ أقول لُه طب أنت ليه باعتُه لي الكلام ده؟ لكن لو حد غريب لأ، انسى بقى أنا أصلًا مش ه ه ممكن أعمل له بلوك عامةً يعني بس، ف
تمام. تمام. امم. إمم. طيب وعي الناس الناس نقدر نوَعِّيها إزاي بال بالموضوع ده؟ يعني دي تجربتك أنت الشخصية، أنت راجل مثلًا أدركت الموضوع دوّة، راجل ممكن يكون علاقتك بالتكنولوجيا علاقة طيبة، آآ فاهم الكلام دوّة، فاهم يعني إيه spam مثلًا، أو أو زي ما بيقولوا ال الناس اللي هم بتوع الComputer Science وكده، آآ لينك ملغُوم، اللي هو بي بيدَخَّلك في حاجة تخترق خصوصيتك، أرقامك في ال في البنك، صورك، الحاجات اللي زي ديّة، آآ شايف إيه اللي ممكن إن إحنا نعمله عشان نوضَّح للناس خطر الموضوع ده، ونوعِّيهم ون ونحذّرهُم، و ونخلّيهم ما يقعوش في الفَخّ ده؟
إمم. تمام. بُص آآ بُص هاقول لك، حتّة السوشيال ميديا ليها مميزات، ليها مميزات وعيوب في نفس الوقت تمام؟ عيوبها اللي هو ممكن أي حد ينشُر أي حاجة ويقول لك والله خُش أنت هتكسب كذا. المميزات ودي القليلة أوي اللي في الفترة ديّة، اللي هو النصايح. إن هو حد يخُش والله يقول بوست أو يشارك التجربة بتاعته، يقول والله يا جدعان آآ بلاش تخُشّوا على أي لينكات تتبعت لكم، بلاش تنشروا صوركم مثلًا تبقى م ع على العام يعني ما تبقاش ت على الإنستجرام عام أو على الفيسبوك أو على الواتساب، آآ الحاجات دي خلّيها خصوصية ليك وللناس القريّبة منّك. يعني أنت لو عايز تنشُر صورك، انشرها بس للناس القريبين منّك، بلاش ت تبقى عاملها للعام.
إمم. تمام. تمام. إمم. تمام. تمام. إمم. ما هو المشكلة بُص بقى، المشكلة إن إحنا ف يعني برضه في المجتمع بتاعنا، الناس أحيانًا بتبقى يعني قافلة ودانها إن هي تسمع ال تسمع الكلام دوّة وال والنصايح ديّة. يعني ده ده للأسف ظاهرة منتشرة جدًا لازم الواحد يعني إيه، آآ ماشيين بمبدأ اللي هو لازم تتلسع الأول فاهمني؟ ويع يعني آه.
آه. آه، آه، فعلًا. إحنا من الشعب اللي هو عِنَدي أوي، لازمًا اللي أنا م أتّاخد على دماغي كده عشان أبدأ أفهم.
آه، ب بالضبط. ف آه. فأنت شايف هل في طرق جديدة مثلًا مختلفة شوية عن فكرة، إن إن أنا هاقول لك آه لأ دي دي خطر دي فيها مشكلة، آآ يعني يعني ممكن يوصل الرد أحيانًا من الناس، اللي هو أنت ما لكش دعوة، <tsk> وأنت أصلًا خايف عليه، فهل في قنوات تانية إحنا ممكن آه يعني ممكن ندخل لهم منها ثغرات كده، تبقى مقنعة بالنسبة لهم؟
ف إمم، أنا فاهمك، ماشي ما أنا هاقول لك على حاجة بقى بُص هاقول لك على حاجة، بُص هي الناس بتقبل النصيحة، من القريّبين منهم أو اللي بيخاف عليهم، فإحنا ممكن مثلًا نقول للناس القريّبة مننا، أهلنا مثلًا إخواتنا آآ مامتنا، ناس قريّبين مننا فهُم هيتقبّلوا النصيحة، فإحنا ممكن نبدأ من الحتّة دي، اللي هو ن ن نوعّي الناس القريّبة مننا، بعد كده نبدأ اللي هو الناس القريبة مننا هتبدأ تكلّم الناس القريّبة منهم وهكذا، هتبدأ اللي هو أنت تبدأ من ب بنفْسك أنت، بعد كده هي الدنيا ب بتروح واحدة واحدة تمام، حتّة كمان إن غير السوشيال ميديا، أنا شايف إن ال التليفزيون وال والبرامج والحاجات دي، ما بقتش تتكلّم خالص عن الحاجات اللي هو، إزاي تحمي نفْسك من ال من إن صوَرك تتاخد أو الكلام ده، فأنا مش عارف ليه الصراحة التوعية في البرامج والتلفزيون قَلِّت كتير في الحتّة دي، فإحنا محتاجين إن إحنا يبقى في برنامج أو في حاجة، يوعّي الناس يفهّم الناس الخطوات تعمل إيه وما تعملش إيه، بحيث إن أنت تحافظ على الخصوصية بتاعتك، لإن دي خصوصيتك أنت، لو طلعِت برّه، خلاص انسى أنت مش هتعرف تسيطر، يعني هتلاقي صوَرك ديّة، سوشيال ميديا يعني يا دوبك، في لحظة كده بتلاقي حد مثلًا، بعيد أوي بيكلّمك بيقول لك الحق، ده أنت صورتك نزلِت على موقع كذا، أو صورة حد يخُصّك نزلِت على موقع كذا. فاهمني؟
تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. تمام. إمم. أيوه. هي المشكلة إنّك أنت بتيجي بتصطدم بعادات وتقاليد وثقافة في ال في الشارع وفي البيوت أوقات بتبقى صعبة، يعني مثلًا عندك موضوع الأفراح مثلًا، تصوير الأفراح بتبقى مناسبة عائليّة المفروض الصور دي بتبقى المفروض زي session الفرح مثلًا اللي بيتعمل، آه session الفرح اللي بيتعمل قبل ال آآ قبل الفرح نَفسه بين ال العريس والعروسة، الحاجات اللي زي دي آآ يعني الحاجات ديّة بتبقى يعني شخصيّة بنسبة بنسبة كبيرة، إحنا فجأة بنلاقيها آه بنلاقيها منتشرة و <tsk> واخدة طابع بقى اللي هو كل الناس بتقول تعليقاتها وكده، اختراق تام للخصوصية.
تمام. وخصوصية جدًا. آه. بص هي دي كارثة. آه. فعلًا، بُص هي أنا دي بالنسبة لي دي كارثة جدًا، حتّة اللي أنت آآ ده فرح أو خطوبة أو الكلام دوّة فإحنا نصور session أو نصور كاميرا بحد غريب بعد ك ما أنت الحد الغريب دوّة الكاميرا بتاعته عليه صورك وفيديوهاتك وحاجاتك، آه هو ما هيديك نسخة منها، بس الحاجة الأساسية أو الأصليّة هو عنده هو، أنت ما تضمنش مثلًا هو لا يتسرق مثلًا، آآ، آه أنت آآ الس الشخص ده أنت شركة كويّسة أو واثق فيها بس هي ممكن يتسرق، ممكن يحصل له حاجة بتاع، فمن هنا بقى يبدأ يتنشر بقى ويبدأ يتعدل على الصور والڤيديوهات ويحصل مشكلة، فأنا بقى من وجهة نظري خلِّ حد قريب منّك أو أو يعني مش لازم تعمل فرح بكاميرا وتصور بحد غريب أو كده لأ، آآ هات أنت كاميرا مثلًا بكاميرا موبايل أو حاجة، ومشّي اليوم يعني مش مش لازمًا تعمل هيصة وتعمل الحاجات دي.
يعني ف ف آه. آه. آه. أيوه. تمام. تمام. أيوه. جميل.
بس ف
طيّب. ال ال الأهل دلوقتي برضو أحيانًا وال ال أصدقائنا أحيانًا بيحطونا في مواقف محرجة شويّة على ال على الFacebook مثلًا، آآ في ناس تخترق خصوصيتك بتجيب مثلًا صور قديمة أنت كنت ناشرها من قبل كده أنت شخصيًا مش عارف توصل لها، آآ في ناس مثلًا ممكن بتعمل لك tag مثلًا في ف <tsk> في صور في حاجة أنت مش حابب إن يعني كل ده يعني يمثل اختراق للخصوصية، آه. أنت إزاي بتقدر تتعامل مع الناس دي؟ يعني شايف إن إحنا نقطع معاهم خالص والّا آه قُل لي.
آه. أنا هاقول لك على الحتة دي. آه. بُص أنا الحتة دي عندي مشكلة كبيرة أوي. أنا عندي حتّة المشكلة دي يعني دي مشكلة كبيرة أوي، خصوصًا لو أنت أصلًا ممكن تبقى صورة من من فترة كبيرة وهي مش مش عاجباك أنت، أنت شكلك مثلًا اتغيّر أو حياتك اتغيّرت فهو بقى ممكن مش مش هنقول زميل، هو حد ممكن يكون منفسن منّك شويّة أو حد مش مش كاره لك الخير، فيبدأ بقى ينزل لك صور وأنت مثلًا لابس الشبشب مثلًا وي وال والجلبية أو حاجة <laughs> مش والشنب اللي هو ال بتاع إعدادي ده الكلام دوّة واللي هو <tsk> عارف الناس المنفسنة دي؟ خصوصًا يعني م م مش حتّة اللي هو ال يعني بيقتحم خصوصيتك وبينزِّل حاجة أصلًا أنت مش حاببها ويتنمر عليك، لأ ده بي بي بيح بيزهقك كده، اللي هو إيه ده! إيه ال اللي هو بيعمله ده!
إمم. تمام. تمام. مضبوط. آه وشنب إعدادي بقى وال عارف آه الحاجات اللي هي ال ال ال آه الشنب آه، أيوه بالضبط الحاجات القديمة دي كلها. آه أيوه. أيوه. أيوه بتبقى عاوز تمسكه ترميه برّه الFacebook وتمسح الFacebook بتاعك أصلًا خالص وتختفي من السوشيال ميديا لغاية لغاية الناس ما تنسى إنك أنت ظهرت في الصورة دي.
مضبوط، أيوَه فعلًا، وي وتحس إن هو لأ، وييجي بقى أصحابك يكلّموك يقول لك والله صُورتك <chuckles> دِيّة ويقعُد حد يتّريق عليك وبتاع، <tsk> وتقعُد تفتكر كده، ده حاجات من الطفولة وحاجات ك ص من ص يعني من صغرنا، بس فعلًا بتأثّر فينا دلوقتي. يعني أنا باتضايق يعني لمّا حد يعمل لي كده، أنا فعلًا باحس إن أنا متضايق، اللي هو
امم. امم. أيوه. أيوه. أيوه. آه طبعًا، الموضوع يضايق، أصل حد جاب حاجة أنت مش مش حابب تنشُرها دلوقتي، يعني كلّ وقت وليه مرح يعني كلّ مرحلة وليها حاجتها يعني.
آه. مضبوط، أيوه فعلًا جدًا. بس، فبابدأ بقى اللي هو أكلّمه لأ، ما ينفَعش ت تشيل الصورة مثلًا كده، ده لأ، مش هينفَع دلوقتي، مش وقتها آآ الكلام ده، خلاص عدّى عليه. بس.
امم. طيب. امم. تمام. طيب، حلو جدًا، خلّينا بقى نطلَع من النقطة بتاعة ال الأهل والأصحاب والمواقف الشخصيّة معاهم اللي هي إيه، <tsk> يعني هي هتتحل بكلمة، بكلمتين فاهمني؟ تاخد على خاطرَك، حتّى لو قطَعت مع حد منهم، بس في الآخِر المشكلة دي بتتحل. عاوزك تقول لي كده سريعًا وده يعني سؤال نختِم بيه. آآ رأيك إيه في ال في الوظايف اللي أحيانًا بتطلب منّك CV مُفصّل أوي عن تفاصيلك الشخصيّة وتفاصيل، يعني وتفاصيل حياتك؟ آآ شايف إن إن ال ال ال الواحد ازاي يوازن بين النقطتين دول، إن هو يعني يبقى
تمام. بُصّ
يعني عارف اللي هو إيه، مش عارِض أوي حياته الشخصيّة، وفي نفْس الوقت برضه موضّح الدنيا؟
امم.
سريعًا بس يعني.
أنت بتحاول على قد ما تقدَر اللي أنت آآ، الشركة دي أنت ما بتروحش تقدّم في أي شركة. الشركة دي بتبقى لازمًا موثوق منها، وعارف إن هي أصلها إيه وم ومكانها فين وسُمعِتها والكلام ده. بعد كده بتبدأ تشوف والله هي مثلًا مش هتطلُب منّك ڤيديو ليك مع مع أخواتك أو الكلام ده فاهمني؟ هي بتطلب مثلًا صورتك الشخصيّة، أ معلوماتك العامة والكلام ده، فده عادي مقبول يعني ما فيهوش أي مشكلة. بس، فأنا شايف إن هو لأ، عادي لكن لو حاجة أكتر من كده لأ، مش مش مقبولة بالنسبة لي.
تمام. وسُمعِتها كويسة و آه. تمام. تمام. أيوه. آه. م تمام حلو جدًا. أنا عامةً مبسوط جدًا إن أنا اتكلّمت معاك صراحةً في ال في الموضوع دَوّة، وأتمنى إن إحنا نتشارك ال التجارب أكتر، تمام يعني قريّب بإذن الله.
وأنا كمان اتبسطت بالكلام معاك.